Certo, no, no, no, no, no, ehm, il discorso comunque alle volte capitano anche queste situazioni. Ehm, quando si parla di mercati locali c'è anche sempre un po' il discorso del della truffa dai, mettiamola così, anche se poi non sono vere e proprie truffe; ma ti sono mai capitate esperienze del genere?
Ah sì, assolutamente. Allora, personalmente e stranamente no, però a una mia amica è capitato a Marrakesh, in Marocco, ehm, di di subire qualche truffa. Comunque ho visto anche un sacco online queste questi episodi e queste vicende di gente che viene, mhmm, magari, ehm, c a accerchiata da più persone in questi vicoli ciechi, e che poi magari chiedono soldi o chiedono i documenti e comunque qualcosa di pericoloso. Ecco, secondo me è una cosa da cu ehm, far molta attenzione. Per questo io faccio tendenzialmente sempre viaggi in gruppo, almeno in coppia, così, ehm, da essere sicura. Poi mi googlo il posto in cui devo andare prima di andarci e per essere certa che non sia, ecco, malfamato. Però purtroppo sì, accade molte volte anche, che ne so, qui a Venezia: ehm, spesso capita le le pickpockets, le borseggiatrici che salgono perfino in treno. <smacks lips> È piutto è piuttosto una questione spiacevole.
Mh-mh. Ah. Certo. Okay. Mh-mh. Certo. Mamma mia. Ti faccio una domanda secca. Sono curioso di sapere ancora una cosa: l'acquisto più grande che hai fatto a un mercato locale. Me lo sai quantificare?
Sì, certo.

Guarda, ad esempio, mi mi sembra di aver visto una cosa tipo scorpioni, lecca lecca, una cosa del genere super strana. Oppure, ho visto anche tipo, mhmm, uhm, dei prodotti, uhm, di bellezza tipici marocchini arabi, una polvere strana, cioè che in realtà è una pietra, si chiama nila, ehm, blu nila, cioè è una pietra blu che, uhm, mhmm, e crea, un effetto illuminante e anche sbiancante nella pelle; questo e questa, uhm, pietra si può comperare solo in Marocco, però è stata esportata anche in Belgio. Oppure, ho visto anche un sacco di, uhm, salse, salsine tipiche, ad esempio una base di, mi sembra mandorle tritate o argan, e se non sbaglio l'argan si trova solo in Marocco, solo in una zona precisa del Marocco. Ehm, inoltre l'ho visto anche importato in Belgio, queste belle bottiglie di olio d'argan e anche di Amlou; Amlou sarebbe invece ehm, è tipo mandorla o argan tritato a mo' di marmellata, che è una bontà, è tipo, ehm, il burro d'arachidi nostro, italiano, solo molto più dolce, più cremoso e anche più, uhm, sano in realtà, e anche più proteico.
Okay. Sì. Mh-mh. Ah, che cos'è? Okay. Ah, okay. Sì, wow. Mh. Amlou, okay. Ah. Okay. Uhm, immagino. Sì? Certo, certo. Ma ecco
E ho visto anche, ehm, dei vestiti tradizionali, mi sembra, ehm, turchi. Proprio il vestito tipico turco della sposa, e anche i vestiti per i bambini, cioè però bambini sposi, non lo so, non ho capito bene questa cosa, però erano dei cappelli con delle piume, ornati d'oro, una cosa, mhmm, stupenda e fantastica che
Mh. Bello. <chuckles> Okay, uhm, vabbè. L Non facciamoci non facciamoci troppe domande.
E non facciamoci domande. <chuckles> Però ecco
Senti, sono curioso, qual è il cibo più buono che hai assaggiato in un mercato locale?
Oddio, questo è troppo difficile, però allora mhmm, allora, buono eh, questa è difficile veramen vabbè dai, dai, no, ce la posso fare; buono, ti direi qualcosa di dolce, perché sono una golosona, e direi i gaufre a Liegi, quindi waffle. Ehm, poi le patatine dai vabbè dai, le patatine fritte loro, quelle però dolci.
Beh, fammi una classifica dai. Sì. Sì. Okay. Scontato, ma ci sta.
Se no, qualcosa di un po' più bizzarro, però devo dirti che mi è piaciuto, ma veramente mi è piaciuto, perché era proprio buono, ma è proprio bizzarro, le lumache in Marocco.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Oh, fantastico.
E, ehm, o la pannocchia mhmm, la pannocchia con le spezie, ehm, affumicata, molto buona anche quella. Mhmm, <smacks lips> poi tipo degli hamburger, non so con cosa erano fatti, ma con delle salse stupende, ah, e il tacos in Francia. È proprio buono. Ci f ma ci mettono la salsa algerina
<chuckles> Okay, okay. Mh. Chiaramente. Chiaramente, ma ma il più buono di questi? Il più buono.